เอาจริง ๆ นะคะ คือปกติแล้วอะ ถ้าไม่ได้ มี เขาเรียกว่า ถ้าไม่ได้มีงานสำคัญ หรือ ช่วงนั้นงานไม่ได้มาท่วมท้นเยอะจัดจนนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ ได้ ได้นอนไม่หลับเพราะความกังวลน่ะค่ะ เราก็นอนหลับ ดีว่า ช ใช่ เพราะว่าส่วนใหญ่ตารางชีวิตเรามันค่อนข้างจะมีแบบแผนนิดหนึ่งอะค่ะ เอ่อ เวลาเท่า นี้นอนเท่านี้ยกเว้นแต่ว่าช่วงที่งานมันถาโถม อย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะมีช่วงเครียดที่ทำให้นอนไม่หลับแบบเนี้ยแหละค่ะ
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ก็นอนหลับปกติใช่ไหมคะ? เออ เออ ๆ ค่ะ อา โอเคค่ะ ถ้าอย่างงั้นอยากจะสอบถามในเรื่องของพฤติกรรมก่อนการนอนแล้วกันนะคะ แบบเหมือนกับคุณมีลองทำกิจกรรมอะไรเพื่อแบบเหมือนกับ เพื่อที่จะให้ทำให้ตัวเองนอนได้ไหมคะ อย่างแบบเหมือนกับ อ่า อาจจะลดกาเฟอีน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หยุดการใช้หน้าจอ อะไรแบบเนี้ยค่ะ มี มีทำแบบอะไรอย่างงี้ร่วมด้วยไหมคะ?
เอ่อ คืออันที่จริงถ้าให้ยอมรับจริง ๆ ก็คือเรา ก็ เหมือนคนทั่วไปอะค่ะ เราก็ เอ่อ ชอบ เล่นมือถือก่อนนอน เป็นนิสัยด้วย แล้วก็เล่นดึก หมายถึงว่าเล่นจน กว่า จะง่วงอะค่ะ เล่นจนกว่า จะ ถึงเวลานอน อะ ใช้คำนี้ แล้วเราถึงค่อย ๆ เข้า นอนอะค่ะ
อืม อือ ๆ อืม ค่ะ อือ ๆ อืม อืม อืม โอเคค่ะ ได้เลยค่ะ หลังจากที่ฟังนะคะในเรื่องของคุณที่แบบเหมือนกับมีความกังวลในเรื่องของงานนะคะ คืนก่อนวัน วันที่ วันรุ่งขึ้นก่อนที่จะมีงาน จริง ๆ แล้วอยากจะแนะนำคุณให้ทำแบบนี้นะคะ คืออาจจะต้อง เขาเรียกว่านะ จัดการความคิดก่อนเข้านอนนะคะ อย่างเช่น แบบเหมือนอาจจะใช้เวลาสัก 1 ถึง 2 ชั่วโมง อย่างเงี้ยนะคะ คือให้เขียนทุกสิ่งที่คุณกังวลน่ะค่ะ เกี่ยวกับงานพรุ่งนี้ลงไปในสมุดเลยค่ะ แล้วก็แบบเหมือนกับเน้นเป็น To do list นะคะ คืออย่างที่คุณกังวลว่า เอ๊ อะไรนะ จะ จะมี อา อาหารมาส่งหรือไม่ อะไรอย่างไร ต้องไปส่งที่ ความกังวลเหล่าเนี้ยค่ะคุณเขียนลงไป เขียนลงไปเลยนะคะ แล้วก็คือแบบเหมือนกับเขียนความกลัวที่อยู่ในหัวอะค่ะ คือมันจะเป็นการเขาเรียก การเขียนเพื่อช่วยเคลียร์พื้นที่ในสมองให้คุณ แบบเนี้ยค่ะ แบบเหมือนกับมันจะช่วยให้คุณเนี่ย เอ่อ คลายความกังวลได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้า ถ้าแบบเหมือนกับ
อืม อือ